Ya, aslında senin de burada bahsettiğin gibi, hani kasayı belki öncesinde %50-50 ya da, işte, belki ser yatırdıkları sermaye bazında belki 40-60 gibi, hani o en başta bunu ayırmış olsalardı diyorsun, hiç böyle bir problem yaşanmayacaktı. Hani, belki burada şöyle problem bile yaşanmış olabilir. Eee, bir taraf mesela senin annen bir koltuk takımı istiyor. Eee, baban da onu alıyor, işte, eee, ama teyzen istemiyor. Şimdi baban daha fazla para harcamış oldu -gibi gibi hani belki bu kadar küçük şeyler bile orada bir problem çıkmasına sebep olmuş olabilir. Peki, burada hani
Hı hı. Şimdi senin sorduğun Hı hı, dinliyorum. Eee, şimdi senin sorduğun soru, eee, eee, başka konuları da açıyor. Eee, şimdi bu benim anlattığım hikâye, eee, yani, böyle, bir 30-25-30 sene önceki hikâyeler, yani. Eee, bir de akıllanmıyor insanlar. Yani benim babam, eee, kardeşleriyle de ortak. <chuckles> Kardeşleriyle de başka bir fırına ortak ve, hani, şimdi öbürü, eee, akrabaydı ama kardeş olunca sanki başka bir şey varmış gibi düşünüyorlar insanlar. İşte aynı hatayı tekrar yapıyor. Bu sefer kardeşleriyle. Eee, şeyi, hani, kardeşi o onun, o o kadar fazla çekmiş, o önemli olmuyor çünkü o kardeşi yani. Çeksin, benden fazla çeksin, hayatını yaşasın. E, olsun, önemli değil, gözüyle bakabiliyor ama işin içine eltiler giriyor, eltiler. <chuckles> İşte, sen diyorsun ya, o, eee, şey koltuğu o almış. Hemen karşı taraf da alıyor. İşte o onu almış hemen öbür taraf da alıyor. O yüzden benim annemin ve eltisinin, eee, evi tamamen aynıydı. Yani, ben a eee, yengemlerin evine gittiğimde sanki kendi evimize girmiş gibi i gö oluyordum. Çünkü bütün mobilyalara kadar her şeyi ama her şeyi aynı renk, <chuckles> aynı model, aynı, eee, dizayn. Eee, çok, eee, ort işte, ımm, a babam ve amcam da ortayı bulmak için bir tarafa bir şey alınca o tarafa da alıyorlarmış falan. Ondan dolayı böyle ama, işte, eee, ilişkilere çok zarar veriyor. Yani o, eee, para, eee, ortaksa ilişkiler çok zarar görüyor.
He he. Hı hı. He! <chuckles> Hı hı. Hıı. <chuckles> A! A, a! <chuckles> Hımm! Anladım.

Evet, yani o noktada hiç beklediğiniz gibi olmadı. Sizin kendi normal kazandığınızdan da artık gitmeye başladı, ki iş batmasın ya da, işte, eşinin kardeşi verdiği sözleri tutmadı.
I hı. Ya, herkes ayrılsın, ceketini alsın çıksın insanlar ya. Hani, gerek yok. <chuckles> Madem kötü gidiyor. Eee, hani, stres bu stres de yaratır insanlara karşı. E, ayrılalım, eee, yol yakınken dönelim mutlu bir şekilde i insani ilişkilerimizi koruyalım. <giggles>
<chuckles> <chuckles> Anladım. Yani aslında bu noktada, hani, eee, sütten ağzı yanan yoğurda, işte, üfleyerek yermiş derler ya. Biraz da sende bu ailevi konular buna sebep olmuş. Ve, hani, parasal ilişkilerden biraz uzak durmayı seviyorsun. Eee, çok keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum.
Evet. Hı hı. Kesinlikle. Hı hı. Ben çok teşekkür ederim dinlediğin için, hoşça kal.
Görüşürüz.